हाँ, तो ये मुझे आपसे एक अ, एडवाइस लेनी थी कि मुझे जो है अ, ये जो बार-बार लोगों से मिलना मुझे बहुत ज़्यादा अब तंग कर रहा है और मेरी जो है अ, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ अब आना शुरू हो गया है। मैं घर घर में अ, क्या कहते हैं ना वो किसी समय के लिए भी नहीं बैठ पाता हूँ। और मुझे लोगों के अंदर बैठना बिल्कुल अब अच्छा भी नहीं लगता है। ऐसे में देखो मैं अगर लोगों के बीच में अपने मित्रों के बीच में भी जाता हूँ कहीं-कहीं तो ऐसे में मुझे ना शाम को फिर थकान हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है अपने घर में अ, थोड़ा-सा समय मिल जाए ताकि मैं जो है अपनी ज़िंदगी है ना बिल्कुल खुशहाल अ, ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे में क्या मुझे जो दोस्त है और बहुत ऐसे जो अ, समाज में ऐसे मुझे लोग है कुछ जो मुझे जानते हैं बार-बार मुझे बुला के ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो ऐसे में अ, जो उनके साथ घुल-मिल जाना वो कहीं न कहीं अपनी जगह में ठीक है। मगर क्या है कि साथ में जो है मेरी दिक्कतें बढ़ना शुरू हो गया कि मैं अपने परिवार के संग एक थोड़ा भी समय देना दे नहीं पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे आप कुछ ऐसा सुझाव दे दें जिससे मैं अपने घर में ही बैठूँ और मुझे जो है अपनी जो घर की जो मे जो परिवार की जो ज़िन्दगी है पारिवारिक वार्तिक ज़िन्दगी जो है बिल्कुल मैं खुशहाल गुज़ारु। मगर कहीं न कहीं मैं अ, अगर आप मुझे कोई ऐसा सुझाव दें कि मैं अपने दोस्तों से ना मिलूँ और थोड़ा कम मिल जाऊँ, मिलूँ क्या ना मिलने की बात तो नहीं है मगर थोड़ा-सा अगर मैं उनसे दूर हो जाऊँ तो वो आपकी कृपा होगी। जी।
जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ। जी। जी, जी बिल्कुल। मैं समझ पा रही हूँ आपकी समस्या को और मैं पूरी तरह से आपकी मदद करुँगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा-सा और आपके बारे में जानना चाहूँगी, आपकी स्थिति के बारे में जानना चाहूँगी। तो उसके लिए आप मुझे पहले तो ये बताएँ कि आप आमतौर पर कितनी बार और कितने दोस्तों से मिलते हैं? मतलब जैसे आप सुबह के टाइम हो गया या शाम के टाइम दोनों टाइम या दिन भर आप अ, घर से बाहर ही अ, व्यतीत करते हैं अपने दोस्तों के साथ में? और जब आप दोस्तों के साथ मिलने जाते हैं तो कितने ग्रुप होते हैं? मतलब कितने लोगों का ग्रुप होता है आपका?
जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो मेरी जो आदत बन गई है। पहले-पहले मैं जब नींद से उठता हूँ तो फिर जैसे घ घर परिवार के जो काम होते हैं थोड़े-से मैं निपटाता हूँ। अगर कहीं न कहीं जो है, मेरे ऐसे दोस्त बन गए हैं जो मुझे 10 बजे, 11 बजे फ़ोन करके ना मुझे बुलाते हैं, तो ऐसे में मुझे नहीं पता होता है कि मुझे कितने लोगों से आज मिलना है। जैसे कि मुझे म मए मुझे कुछ ऐसे मेरे कुछ खास मित्र, ऐसे हो होते हैं जो सुबह मुझे 10 बजे फ़ोन करते। फिर जब मैं उनके पास चला जाता हूँ, तो ऐसे में उनके साथ बातचीत करके फिर देखो कहीं न कहीं एक और मित्र आ जाता है। कहीं न कहीं मतलब ऐसे सामाजिक काम करने पड़ते हैं, जैसे कि मैं मुझे अ, जो लोगों में मिलना-जुलना अब पसंद नहीं आ रहा है। मगर मैं क्या करूँ कि मेरा जो मैं जब उधर जाता हूँ तो कहीं न कहीं लोग मिल ही जाते हैं और मुझे उनके साथ, बातचीत करना या उनके साथ घुल मिल जाना ब अब कहीं न कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी दुविधा में फँस गाएँ उफ़ फँस गया हूँ कि मैं घर भी नहीं सँभाल सकता हूँ और जो है दोस्तों को भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो कहीं न कहीं जो, अभी जो मुझे बेचैनी आ रही है कि मैं घर में बैठूँ, थोड़ा-सा काम करूँ, घरेलू काम जो है मेरा वो भी करने की कोशिश करूँ, मगर नहीं हो पा रहा। अगर मुझे कुछ आप सुझाव दे देंगे तो ठीक रहेगा। जी।
जी। बिल्कुल। हुँ। जी, जी। मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ आपकी बात को। और ऐसा होता है कि जब हम कभी बाहर जाते हैं और दोस्त मिल जाते हैं, तो हमारा बात करना बिल्कुल स्वाभाविक होता है। और कई-कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत थक जाते हैं। लेकिन आपकी इसी समस्या का समाधान करने से पहले मैं आपसे अ, और जानना चाहूँगी कि जब आप पहले मिलते थे। जैसे आप आपने बोला कि अभी मैं बहुत ज़्यादा थकान अ अ, मुझे लग रही है और मैं फ़ेस कर रहा हूँ इस सिचुएशन को। तो जैसे आप पहले मिलते थे तो शुरू में आपको कैसा लगता था? श शुरू में आपको दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था? या ये धीरे-धीरे हुआ है कि, वो जो अच्छा लगने वाला चीज़ है वो थकान में बदल गई है अब?
जी बिल्कुल, देखो पहले-पहले जब होता है नई-नई दोस्ती होती है। बिल्कुल, नए-नए में मतलब अ, अब 1-2 दोस्त से मिलते हो तो तब तक तो ठीक है। बट अगर ये जो है ये जो सारी जो अब देखो एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त, दोस्त लेके तीसरा दोस्त फ़िर 1 ग्रुप को छोड़ के दूसरा ग्रुप बन गया है मेरा। तो ऐसे पहले-पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे आपने मुझे बोला न कि पहले-पहले का क्या आपका स्वभाव था। जब मैं पहले उनके साथ जाता था तो कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, मैं खुद चाहता था कि मैं सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी अपने दोस्तों के पास पहुँचूँ। ऐसे मैं उनके साथ जो बातें करूँ, उनके साथ कहीं घूमने चला जाऊँ जो बिल्कुल पास में कोई जगह हो। लेकिन अब जो है मैं इस जो है ना इस दोस्ती में बिल्कुल इतना फँस गया हूँ कि मेरे जो घर के का कार्य है वो भी छूट जाते हैं और मुझे घर में बहुत ज़्यादा समस्या होने लगी है। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों से थोड़ा-सा हटना चाहता हूँ। देखो मैं उनको छोड़ भी नहीं सकता मगर कहीं न कहीं मैं उनसे हटना चाहता हूँ किसी समय के लिए जब तक ना मेरा ये जो है क्या कहते हैं ना अ, एक तो मन है जो मुझे थोड़ा-सा घर में लगने लगे और फ़िर उसके बाद अगर मैं उनके पास 10 दिन, 15 दिन के बाद चला जाऊँ और मैं उनके साथ फ़िर से घुल-मिल जाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मगर मेरे से अभी ये हो नहीं पाता है कि मैं कैसे करूँ मैं उनको देखो वो उनका कॉल आना तो अ, ज़ाहिरन है कि मुझे बिल्कुल उनको मना भी नहीं कर पाता हूँ। तो ऐसे में आप मुझे कोई ऐसा सुझाव दे दें जिससे ना मैं इस चीज़ को, इस दूरी को बनाए बना सकूँ या बनाने की कोशिश करूँ। जी।
जी। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी। जी। उहुँ। जी। जी। जी। जी, जी, जी मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ आपकी सिचुएशन को और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अ, मैं 1 अ, सवाल और पूछना चाहती हूँ आपसे अ, जैसे आप परेशानी फेस कर रहे हैं, आप मुश्किल में हैं अभी। तो आपने क्या अपने आपसे इस परिस्थिति से निकलने का प्रयास किया, आपने एक दूरी बनाई अपने दोस्तों से या इसके बारे में आपने अपने परिवार से बात करी? और परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया होती है जब आप ज़्यादातर टाइम बाहर रहते हो तो?
जी, बिल्कुल जैसे मैं परिवार से बाहर होता हूँ, तो परिवार शाम को जब मैं परिवार में आता हूँ, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है कि आप जो है, अपने घर में कोई समय भी नहीं देते हो। बिल्कुल आप सुबह से शाम तक अपने दोस्तों के साथ ही होते हो और बिल्कुल अ, आपने तो घर छोड़ ही दिया। ऐसे में देखो, जैसे मैंने आपको बोला परिवार तक ज़िंदगी जो है मेरी बिल्कुल ख़राब हो रही है। मेरी जो माताजी है, मेरे घर में जो अ, छोटे बच्चे हैं अभी, तो देखो काम करने के बाद तो मैं जैसे दफ़्तर जाता हूँ, उसके बाद भी मुझे फ़ोन आता है, अपने दोस्तों का, कि आप जी, हम उधर इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाओ। ऐसे में देखो, मुझे न करना नहीं आता है, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है मेरे लिए क्योंकि मेरी एक आदत सी बन गई ना उनके साथ अब अ, जाने की और उनको भी मेरी आदत लग गई है। ऐसे में देखो, क्या हो सकता है? कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था कि मैं इनसे ना बोलूँ और जो है घर वाले जो मुझे बोलते हैं, कि आप नहीं जाओ। तो, जब मुझे फ़ोन आता है, मुझे जैसे मैंने आपको बोल दिया कि ना करना मेरी आदत नहीं है, क्योंकि वो वेरे मेरे वैसे मित्र नहीं है कि जो मैं उनको बिल्कुल सिरे से या मुँह से मुँह के ऊपर अ, सामने वाले को ना बोल दूँ। मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ से जो है, पारिवारिक ज़िंदगी जो है, जो मेरे बच्चे हैं, मुझे बिल्कुल उनके पास शाम को बहुत ज़्यादा देर से आता हूँ। तो वो बेचारे कहीं न कहीं सो गए होते हैं और ऐसे में उनके मुझे उनके साथ समय नहीं मिलता है। मैं बड़ी दूधा मैं बड़ी दुविधा में हूँ कि मैं कैसे क्या नि नि ऐसी इस ऐसी जो म परिस्तिस अ परिस्थिति मेरे साथ हो रही है। तो, मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे कुछ ऐसा सोझ सुझाव दे दे, कि जो मेरे जो मित्र है, वो भी खुश रहे और जो मैं हूँ खुद अपने परिवार के साथ अ, बिल्कुल अच्छे सा अच्छा-सा समय दे दूँ। इसके लिए अ इसके लिए जितना भी आप कर सकते हो, मेरे ऊपर मेहरबानी करके मुझे थोड़ा-सा इसका सुवा सुझाव दीजिए ताकि मैं इस अभी जो दुविधा मेरी अंदर फँसी मैं जिस दुविधा में फँसा हूँ, मुझे उससे निकालने के लिए आप कोई कोशिश कर लीजिए। जी।
उ, जी। हुँ, जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी। उ। बिल्कुल। जी। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल मैं पूरी तरह से आपकी समस्या को समझ गई हूँ और मैं सबसे पहले आपको यही बोलना चाहूँगी, कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए और हम मिलके इस समस्या का समाधान निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको ना सीमाएँ तय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपको अपने जो दोस्त हैं आपके, आपको उनसे कितनी बार मिलना है? और कब मिलना है? और मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आपको थोड़े-से ना ऑनलाइन कनेक्शन बनाने चाहिए कि अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है, तभी आप उनसे मिलने जाइए अन्यथा आप घर में आप फ़ोन अ, ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं उनको और मैसेजेज़ में बात कर सकते हैं और उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। आपको 1-2 मिनट की कॉल करके आपको खत्म करना चाहिए, क्योंकि दूरी देखिए आपको खुद से ही बनानी पड़ेगी, तभी वो दोस्त को उनको भी समझ में आएगा कि हाँ, आप अब दूरी बना रहे हो या आपको अब ज़रूरी काम है। आप उनको क्लियरली बता दीजिए कि देखिए अ, घर में भी मुझे रहना ज़रूरी है, मुझे और भी काम होते हैं। तो मुझे लगता है कि ज अगर वो सच्चे मित्र हैं तो आपकी बात को ज़रूर समझेंगे। उ, बाकी जैसे आपने बोला कि आपको ना कहना नहीं आता है। तो वो आपको बिल्कुल सीखना पड़ेगा, क्योंकि ना कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप फिर हर किसी की बात नहीं मान सकते ना, आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। आप आप भी हालाँकि एक इंसान ही हो और अ, सामने वाले को खुश करने के चक्कर में आप अपनी ही परिस्थितियों को ना बिगाड़ें और मुझे लगता है कि आपको छोटे-छोटे आप उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप दोस्तों से बाहर मिलने की बजाय आप उनको थोड़ी देर के लिए घर बुला लीजिए, कि आप घर आ जाओ, जो भी बात है बात कर लेंगे। फिर अ, घर में आप आराम भी कर सकते हो और अकेले समय बिताना मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो कहते हैं ना, आत्मचिंतन जितना ज़्यादा आप करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। आपके करियर के अच्छा है, जैसे आपने बोला कि आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो, क्योंकि देखिए जो अ, जब लास्ट होता है, जब हमें कोई मुसीबत पड़ती है, तो फैमिली ही साथ में होती है, परिवार ही साथ में होता है, तो परिवार को समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आपको ना सामाजिक अपेक्षाएँ थोड़ा कम करनी पड़ेंगी और खुलकर बात करना पड़ेगा आपको। आप अपने दोस्तों से खुलकर बात करिए। कि मुझे परिवार को समय देना है। मेरा मैं बच्चे को अपने समय नहीं दे पा रहा हूँ। और आप ना एक समय, आप 1 दिन डिसाइड कर सकते हो, जैसे कि आप संडे डिसाइड कर लो अपने दोस्तों के लिए, कि 1 घंटा मैं दोस्तों को संडे का दूँगा। और बाकी पूरा टाइम, पूरा दिन न ऑफ़िस के बाद मैं अपने फैमिली को देना चाहूँगा। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, कि संडे को आप 1 घंटे अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके उनको अ उनको भी फिर कुछ बुरा नहीं लगेगा कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो। इस तरह से आप दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलोगे। बाकी मुझे लगता है, कि आप छोटे-छोटे समूह बना सकते हो, व्हाट्सएप पे की और व्हाट्सएप पे जो भी बातें करनी है, वो लोग भी आपके साथ शेयर कर लेंगे उस ग्रुप में और आप भी शेयर कर लोगे। तो इस तरह से ना आप एक जुड़ाव भी महसूस कर पाओगे और वो लोग भी जुड़ाव महसूस कर पाएँगे, कि आप उनसे लगातार कॉन्टेक्ट में हो और बातें कर रहे हो, भले ही आपके पास इतना टाइम नहीं है, कि आप उनके साथ जाके फ़िजिकली मिल पाओ। लेकिन हाँ, आप अ, ऐसे कॉन्टेक्ट में रहोगे, तो उनको भी एक जुड़ाव फ़ील होगा। तो इस तरह से आप दोनों के बीच संतुलन बना के चल सकते हो। बाकी मुझे लगता है, कि ये मेरी ये सलाह आपके ज़रूर काम आएगी।
बिल्कुल। बहुत ही अच्छा जो आपने मुझे सुझाव दिया, कि देखो आपने मुझे बोला कि आप ना जो है, संडे के दिन उनके साथ मिलने के लिए 1 अ, घंटा, 2 घंटा रखो और बाकी जो आप ना परिवार के साथ में समय गुज़ारो। बहुत ही अच्छा मैं आपका आभारी हूँ, कि जो आपने मेरी जो अ, जो अ, मानसिक अ, स्थिति थी, उसमें से निकाला। थैंक यू।
जी।